Ah, d'accord! Ton ton mec il est il avait quel âge?
Heu, il devait avoir 28-29. Ouais, il était plus, ouais
Ah waouh!
ben, ouais, je c'était pas fait exprès, hein, parce que, hem, je savais pas du tout qui m qu'il était plus âgé au départ mais bon, écoute.
Hein, hein.
Et tu te dis que, justement, beaucoup plus âgé et malgré tout pas très mature, parce que quelqu'un qui te fait ce genre de réflexion, pour si peu, ben, en fait, heu, en fait, je me dis: «Peu importe l'âge, e il y a des gens qui en fait, qui ont des conflits internes qui n qui qu'ils n'ont pas forcément gérés».
Mais oui, mais peut-être d'accord, mais peut-être que dans sa tête, heu, lui, il était, heu, justement, il te voyait comme, heu, la bonne.
Ouais, peut-être.
Tu vois, vu que si les si les les potes, ils commencent déjà à faire allusion, tout ça, il a réagi comment à ça, lui?
Ah non! Lui, heu, non, par contre, il a dit pareil, hein, il a dit, heu: «Non, non, heu, c'est pas c'est pas dans mes plans, c'est c'est pas dans nos plans non plus». Non, non, il était d'accord que en plus, heu, ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble, donc heu, c'était un peu trop pa prématuré comme remarque. <chuckles>
à cette remarque? Ah! Ah OK. Ah, OK, d'accord.
Ouais, non, non, pour ça, heu, mais oui, peut-être que si c'était aussi important pour lui peut-être que, oui. En fait, je pense que ça lui tenait à cœur de me présenter ses amis, heu, les plus proches et voilà, comme je suis arrivée en retard, ben, il l'a super mal pris et heu
Tu es arrivée beaucoup en retard?
<blows air> franchement, je me souviens pas, peut-être 20 minutes
Oh! M ça va, c'est pas en retard, ça!
mais mais moi, je trouve que moi, je trouve que c'est rien, surtout pour, en fait, pour, moi, une soirée entre amis, heu, il y a pas de règle, quoi, enfin, c'est pas grave si tu arrives en retard, enfin, moi, tu tu tu arrives en retard, mais <laughs>
Ouais. Ben, c'est ça. Tu vois, moi je pensais que tu étais arrivée 2 heures après quoi, tu vois, heu? <chuckles>